私、実はですね、え、新卒で入った旅行会社を、え、3年前に辞めてるんですけども
はい。 はい。 あ、そうなんですね。
はい、ただ、もう、そこからずっと え、生きがいだったり、なんか、自分の役割を失ったなっていう風に感じてしまってるので、そこをこう、何かアドバイスいただけたら嬉しいです。
はい。 ああ。 ええ、え、どうなんでしょう、あの、3年、じゃあ、今はもう、あの、辞めてずっと家にいるみたいな状況なんですかね？
え、職を転々としてまして、え、いろんなところでただ、自分のやりがいを感じれてないっていう場面が多いですね。で、どうしてこういう風になってしまったかと言いますと
はい。 はい。
まず私、新卒の旅行会社が、当時、え、コロナが流行ってまして、旅行の仕事がなかなか、できなかったんですよね。
ああ、そういう時期だったんですね。 うーん。
はい。で、え、周りがどんどん辞めていく中で、私自身の、え、意思も固まり切る前に、え、周りに釣られて辞めてしまった部分があったので
はい。 うーん。 あ、ちょっと、流されちゃったっていうところがあったんですね。
そうなんです。そこからは、ええ、ま、そうですね、その、いつコロナが収まるか分からない、いつ旅行の仕事ができるか分からないっていう不安から解放されたのはいいものの
はい。 はい。
ただ、そこからは自分のしたくない仕事ばっかりやって、ええ、まあ、キャリアも積めてないので、まあ、あまりいいとこにも雇われずに、ええ、まあ、転々としてえ、生きがいを感じれなくなってるっていう状況ですね。
うーん。 なるほど。 そうですか。確かにね、ちょっとね。あの、仕事も色々ね、始めては辞めてみたいなのを繰り返している状況っていうわけですもんね。
はい、そうなんですよ。
うーん、それだとなんかね、やっぱちょっと将来とかも不安ですしね。<smacks lips>
はい、そうですね。
ね。あ、なるほど。いや、でも本当時期が悪かったですね。コロナだったんですね。
そうですね、まあ、運も悪かったのは、まあ、そうかもしれないんですけど、ただ自分でいろいろ考えて
うん。
ま、行動に移した結果こうなってるので、ま、もちろんですけど、自分の責任であり、ま、リスクを取った結果がこうなってるので。
え、はい。
ま、重く受け止めながらも、え、ただ生き甲斐感じれないどうしようっていう感じで、毎日悩んでますね。
うん。 なるほど。あの、いや、でもどうでしょう、なんかね、そういう意味では、結構時間はある方なんですかね？
えっと、ま し無職の時は、ま、時間があったりはするんですけども、今は今で、え、別の会社に雇わられていて、え、仕事はあるんですよね、一応。ただやりたくもないし、やり甲斐もないので。
はい。 あ、今はやってるんですね。うん。 あ、それはやっぱね、やらされ仕事ってすごい辛いですよね。
そうですよね、はい。
うーん。 いや、ね、最近だと、なんか結構ね、あの、副業みたいな話とかも、ね、賑わってるじゃないですか。
はい。 そうですね、はい。
なんか、そういうところで、なんか、自分の興味を持てそうなものとかっていうのはあったりします？
そうですね、ま、今それを必死に探してる段階でもあるんですけども
はい。
ただ、自分がやっぱり好きなものっていうと、海外だったり旅行っていうとこに行き着くので、そうなると結局「ああ、あの時辞めなければ良かったな」っていう風に思ってしまう、ま、その、悪循環ですよね。
はい。 ああ、なるほど。 うーん、なるほどね。あの、ね、どうでしょう、なんか、もう一回、その、旅行会社にチャレンジしてみるっていうのは、旅行業界
はい。
ていうのは。
そうですね。はい、実は最初に入っていた会社の、え、再雇用制度というのがあるので。
ね、う。 はい。 あ、そういうのがあるんですね。
はい、なのでそれを使って応募させていただいたんですが、ま、ただそこで、え、落ちてしまって、で、他の旅行会社さんもはい、受けたんですけども、ま、ただ旅行会社をええ、2年ほどで辞めてしまってるっていうのがあって、ま、結構そこがあの
はい。 ああ、そうですか。 うーん。
そうですね、指摘されて
うそうですか。
まあ、そうですよね、入った後も同じようにすぐ辞められてしまっては困るっていうことで、まあ、採用には至らないという現状ですね。
うーん。 はあ、なかなかそこはあれですか、あのコロナだったっていう事情は汲んでもらえないんですね。
そうですね、やはり会社側だと まあ、そうですね、コロナだろうが、ま、給料を出して雇ってはいたので
うーん。 ま、そうですよね。
はい、ま、旅行の仕事は出来なかったとはいえ、ま、生活に、え、ま、その支障はなかったはずなのに、どうして辞めたんだっていう風に、あの言われたりもするので。
ま、確かに。辞めなくても、ね。確かにね、その旅行需要は減ってはいたけれども、ね、「それとあなたがその仕事を辞めるっていうのは、別の問題ですよね」っていうふうには、確かに言えなくはないですよね。
はい。 そうなんですよね。まさにおっしゃっていただいた事と、同じ事を言われまして。
ううーん。 はあ、あ、そうですか。
はい、ま、それに対しての私からの、え、ま、それを上回るような回答だったり、説得ができれば、ま、話は違ったかもしれないですけども、と、本当におっしゃる通りで、もう頷いてしかなかったので、それじゃあもう、駄目だよねっていうような結論に至ってますね。
うーん。 はい。 うーん。 いや、そっか。いや、そうね、ちょっとね、辛いですね、それは。
はい。
なかなかね、自分のやりたい、ね、仕事っていうのはあるけれども、そこに受け入れてもらえないっていうわけですもんね。
そうですね、それに加えて、ええ、退職して、ま、1年後の話なんですけども。
はい。 はい。
その1年の間に職を2回転々としまして。
うん。
それでも駄目だったので、ええ、まあ、自分が大好きな海外に一度行ってみようということで、いちねんかんオーストラリアに住んでたんですよね。
はい。 あ、そうなんですね。
はい、ただ、海外での生活だったり仕事っていうのも、充実はしていたんですけども。
はい。
ただそれが終わって、日本に帰ってきてからは、またその、以前の日本の生活にこう、戻ったと言いますか、せっかく海外の経験をしても、それを、こう活かせていない状況でもあるので、そこもまた生き甲斐を感じれていない部分ですね。
うん。 ああ。 なるほど、なんかそういう自分の強みというか、ね、そういうのがなかなか、日本に帰ってから活かせてなくってっていうのもあるわけですね。
そうなんですよね。まあ、海外にもう少し残るとすれば、ええ、ま、永住権を取るだったり、ま、それはまず、ええ、最低でも5年以上かかるとは言われてますし
うーん。 はい。
あとは、ワークビザですよね、就労ビザっていうのも、現地の会社に雇われないともらえないので、でま、そうなると、それなりに、え、現地の会社が欲しいと思えるような、スキルだったり人材っていうのが必要になってくるので、もうそういった、はい、ものがない平凡な方っていうのは、まあ、そういった選択肢も厳しいのかなっていうふうには現実は思いますね。
はい。 うーん、なるほど。 いや、難しいですね、やっぱそうなってくるとなかなか。
そうなんですよね、はい。
うーん。 なるほどね。うん。
はい、で、ここに関してなんですけども、まあ、私自身が、こうやりたいことを、おお、みつえ、見つけ切るまで。
はい。 はい。
ええ、もうやりたいこと探しっていうのをこう、ずっと行って、まあ、やりたいことが見つかったら、それに向かって、え、もう1本で努力するっていうのもありますが、まあ、一方で、海外に行って、もうその海外に住むための条件っていうのも厳しいっていうのは感じているので、まあ、好き嫌い関係なしに、ま、現実にちゃんと向き合って、したくないこともするっていう努力も、まあ、必要なのかなとは思うんですけども、まあ、どっちをしたらいいのかなとか、その辺のバランス、っていった部分で、アドバイスいただけたりしますか？
うーん。 はい。 うん。 ま、確かにね。 うーん、そうですね。ま、仕事ってね、ま、言うて、多くの方がししたくてしてるものでもないっていうのもありますもんね。ん、やりたくないことを、ね、やるからこそお金がもらえるっていうのが、もうね、確かにそういう。ね、仕事ってそういうものではあるよねっていうのもやっぱ、ん、仕事の考え方としてはあるので、ね。
うん、そうですよね、はい。 ああ。 うんうんうん。 はい。
まあ、いや。 やりたくない仕事にも手を出してみるっていうのも、まあね、それは間違ってはいないのかなって思いますよね。
はい。 確かにそうですよね、おっしゃる通り、ま、誰かがはい。やりたくないことを誰かがはい。
ね、そうそう、やりたくないことを誰かがやるからこそ、ね、ありがたいとおも思ってもらえる。で、それの対価としてお金がもらえるっていうことなので。
うん。 はい。 そうですよね。
ね。やりたいことはもうみんな率先してやるじゃないですか。
確かに、はい。
ね、やりたくないことが、ね、残って誰がやるってなる。 ていうことだと思うので、ね。
そうですよね。
うん。
そうですね、その話を聞いたら確かに、も、おっしゃっていただいた通りですし。
ね。
あとは、はい、もう私 自身が、何かこう、ま、言葉は悪いですけど、ま、ガキだなっていう風にも感じているので。
いや、ね、でもやっぱね、うん。
もっともっと、こう、大人にならなきゃなとは思いますね。
でもやっぱね、仕事ってずっと続いていくものですから、ね、そのやり甲斐とかっていうのもね、あの、感じられる仕事の方がね
はい。 うーん。
いいっちゃいいですよね。うーん。うーん。
そうですよね。はい。ま、その辺の、まあ、希望と現実のバランスですよね、そういったものを
いや、そうですよね。
はい、常に天秤にかけながら今も探してるっていう状態ですね。
はい。で、今だったらね、1つの仕事っていうよりはね、仕事をいくつか持ってみたいな、そういう働き方もあると思うので、ね、そういう中で、自分に合った仕事を見つけていくっていうのも、働きながら見つけていくっていうのも、ありなのかなって気はしますよね。
はい。 なるほど、私自身どちらかじゃないと、動けないかなとか思ってたんですけども、まあ、その辺のどっちもを取って、こう進んでいくのもありだなと思いましたね。なんかすごい胸の内を開いて良かったです。ありがとうございました。聞いていただいて。
うーん。 はい。 いえ、こちらこそどうもありがとうございました。